食べ物なんじゃないかと僕は思うんですよ。それも凄く不健康な食べ物。
ああ。 うーん、なるほどね。なんかジャンクフードですね。
はい。日本にいたらあ、すそうなんすよ。日本いたらそこまで太んないですよ。
うん。 もう、でも日本も、ジャンクフード、結構溢れてるんですけどね。
ああ、ね、あふれ始めてきて、もこれからもっと来るのかなと。いや、もしかしたら日本の方もこれからどんどん太ってくるんじゃないかと。
うんうん。 うん、うん。 うんうんうん。 うん。 ああ、そっかそっか。
そんな、もう、恐れがあります。はい。
なるほど、なんか、食べるものちゃんと選んで、た子どもたちに食べささないと、あ、でも日本って、あの、中学3年生まで給食っていうものがあるじゃないですか。
はい。 はい。 そうです。 はい。 はい、そうですそうです、そはい。
うん。あっこは、結構栄養バランス偏ってないんじゃないかしら。どうでしょう。違うかな？うんうん。
はい。 これがですね、僕の時の給食、もうほんとによんじゅうねんごじゅうねん前の話なんですけど、そこ、ね、給食の、その調理室で調理されてんで、ね、はい、その学校単位で献立を決める方がいらっしゃって
うんうんうん。 うん。うんうん。はいはいはいはいはい。 うん。うんうんうん。 ええ。 うん、あ、そうか。うんうんうん。確かに。 うんうん。うんうんうん。はいはいはい。 そうですね、うんうん、確かに。うんうん。
はい。で、今はもう給食センターから運ばれてるだけらしいんですよ。
ああ、そうですね、あの、セントラルキッチンですね。うんうん。うんうんうん。うん。うんうん。
はい。 そうですそうです。それなので、当時ほどのクオリティは恐らくないと思うんすよ。
ああ、なるほどですね。うんうん。
でも、今思うと、あの、僕が当時食べてた給食も奇跡ですよ。あんな、す美味しくて、栄養価があって。
うん。 ああ、おお、あ、し確かに美味しかったです、おお。うん、ほんとに。うんうんうん。そっか。なんね。どうなんでしょうかね。うんうん。
はい、そこで作られてて いや、もうね、うーん。 なんか、そんだから僕なんかね、全然健康なんですよ、今。